आपने एक बहुत अच्छा सवाल किया है। आपने अपने एक अलग पहलू पे बात को लेके गए हैं ये बहुत अच्छी बात है अगर कोई जानबूझकर बदमाशी कर रहा है जैसे बॉस अपने एम्प्लॉयी को परेशान करता है बहुत बार ऐसा होता है और सीनियर अपना जूनियर को परेशान करता है। ये सामने त सामान्यता ये होता है आपस में 2 लोग साथ में काम कर रहे होते हैं तो अ, इससे जात ये क्या होता है ना, बहुत ग़लत बि बात है ये, बहुत ज़्यादा व्यव जो आपस में रिश्ते हैं, उनको ख़राब कर देता है। शांत रहकर भी समझना चाहिए, सबसे पहले ये देखना कहिए कि सामने वाला परेशान किस बात को लेकर है। कभी-कभी ईगो और पावर दिखाने के चक्कर में भी लड़ झगड़ा हो जाता है आपस में उससे भी रिश्ते ख़राब होते हैं जो कि अ, ज जो कि द्रिस बहुत ज़्यादा जो काम भी कर रहे हैं आपस में 2 लोग मिलके उसपे भी बहुत ज़्यादा डिफ़ैक्ट पड़ता है इफ़ेक्ट पड़ता है इस बात को लेके, ब और जी, जी।
हाँ, बिल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 जी। बिल्कुल, बिल्कुल। जी, देखिए मुझे ना तो ऐसा लगता है कि हाँ जी बताइए?
आपने बिल्कुल सही कहा अगर मौका मिले तो बॉस से शांत होकर भी बात कर सकते हैं और जो अपना स मतलब सहकर्मी है उससे भी अ, जिस बात को झगड़ा है, जिस बात को लेके उससे भी उस बात को लेके अच्छे से बात करके उस बात को सुलझाया जा सकता है। आपको इस बारे में कैसा लगता है, क्या लगता है?
जी। देखिए, मुझे तो ऐसा लगता है कि अ, मेरे नज़र में जिस तरह से जब इंसान को ज्ञान का या पैसे का घमंड हो जाता है तो इंसान अपने सामने वाले व्यक्ति को छोटा समझता ही समझता है। वो ये सोचता ही नहीं है कि वो सामने वाला क्या है, क्यों है, कैसे है उसके अच्छे बुरे का ख़्याल नहीं रखता। इस वजह से झगड़े होने तो निश्चित ही है क्योंकि सामने वाला जो व्यक्ति है वो कब तक सहेगा?
जी। जी, जी। जी। जी, आपने बिल्कुल सही कहा ये बात। जी।